जी, बिल्कुल, मैम।
अ, उसमें भी लो लोगों का बहुत नुकसान हो जाता। आप जब बिल भरने जाते हैं, हाँ, इतना बिल क्यों कैसे आ गया? फिर वो बताते हैं कि, आपने तो ये स्कीम पे या ये लिंक पे आपने क्लिक कर दिया, आपकी ये गेमिंग ज़ोन एक्टिवेट हो गया, इसकी वज़ह से आपको ये पैसे पड़ रहे हैं।
हुँ। जी। जी। जी, बिल्कुल।
तो कितने-कितने अब जैसे बच्चे ही गेम खेलते हैं, किसी बार कई बार होता है कि वो गेमिंग में पैसे माँगते हैं ना, कि है ना, ये इतने पैसे लगाओ, आपका ये वाला अ, अनलॉक हो जाएगा, ये फ़ीचर अनलॉक हो जाए। तो बच्चे वो भी कर देते हैं, माँ-बाप से पूछे बिना। पता होता नहीं है, तो उससे भी माँ-बाप को भी नुकसान हो जाता है, इस चीज़ का।
हुँ, हुँ। जी।